Oye, fíjate que muchas personas batallan realmente como que con eso de empezar de cero, ¿tú qué consejo práctico darías para poder empezar de cero?
Mm, yo creo que depende, por ejemplo, la situación en la que haya pasado, si te saliste de tu casa, si fuiste a la universidad o no sé, hay gente hasta que termina con su pareja y es como que: "Ay, bueno, voy a empezar de cero". Pero, por ejemplo, para mí lo que pasó fue que la primera vez fue que salí de la universidad y, entonces, era como que: "Bueno, ahora ¿dónde trabajo?, ¿qué es lo que hago?" Porque obviamente, pues, ya no eres como una estudiante, ya tienes que ver qué es lo que va a ser de tu vida.
Ajá. Ah, okey. Ajá. Empezabas algo nuevo, literal. Ajá, sí, sí, sí, sí, comprendo totalmente. ¿Tú crees que que realmente?, bueno, es que <chuckles> ahora sí siento que es como que un poquito diferente porque realmente, ya entras al mundo laboral y es como que todo realmente todo es full, full nuevo, ¿tú para ti qué realmente, qué significaría como que empezar de cero, más que nada?
Así. Pues, no sé, es que, te digo, depende de la situación. Por ejemplo, para mí eso fue una situación importante porque, o sea, tenía el apoyo de mi familia y todo, pero ya era como, bueno, ya no estás de de estudiante, ya tienes que resolver tu vida porque, pues, tus papás no van a estar para siempre estar resolviéndotela, y dándote dinero y así. Y la otra fue cuando me mudé de país, o sea, que migré a otro país.
Ajá. Sí, claro. ¡Ah, a la torre! Ajá.
Sí. Ah, para mí eso fue súper fuerte porque, o sea, literal fue como que, bueno, me casé y me vine a Estados Unidos, pero fue como dejar mi carrera, dejar mis amigas, dejar mi familia, y literal, pues empezar de cero, aunque lo tenía a él, pero era como, pues ahora, no sé, me toca buscar qué es lo que tienes que hacer para, pues buscar amigas, para en ese momento no podía trabajar, pero, pues seguir estudiando, o hacer algo.
Ajá. Sí, Si, pero no es lo mismo. Ajá. Sí, comprendo. Oye, la verdad que, pues, qué impresionante realmente todo lo que hiciste, y y qué valiente, porque no cualquier persona se anima tal cual, porque al final de cuentas estás dejando una vida completamente, tal cual una vida entera la estás dejando atrás para empezar total ajá, totalmente de cero. Y me imagino que sentiste mucha incertidumbre, sentiste mucho miedo relacionado con eso. Eh, más que nada, ¿qué fue? O bueno, por lo menos para ti, ¿qué fue más el miedo? Que que porque al final de cuentas, estás dejando todo atrás. ¿Cuál fue tu miedo principal el haberte cuando te mudaste de país?
Literal. Sí. Pues fíjate que en general muchísimas cosas porque, me acuerdo que solamente, o sea, había mandado una mochila antes con él cuando él estuvo conmigo en México, y luego, literal, fue como que hice 3 maletas, 2 las documenté, y pues, mi maleta, la que va arriba, el carry-on, y fue como, o sea, acabo de empacar 3 maletas nomás que, o sea, dije: "Estoy dejando toda mi vida." Para mí fue súper difícil, o como dejar mi cuarto, como dejar a mis papás, a mis perros. Yo me quería traer hasta mis perros y dije: "Ay no." O sea, fue súper duro
Ah. Muy bien. Ajá. Sí, sí, sí. Ujú.
que de verdad mira cuando ya me estaba su o sea cuando mis papás me despidieron en la porque o sea esto acaba de pasar hace, 1 año, entonces, apenas tengo 1 año acá.
Ah, sí tiene poquito. Sí, sí, sí.
Sí, entonces, me acuerdo que, ya cuando los estaba dejando, y que me subí ya para el avión y dije: "¿De verdad estoy haciendo?" Sí, mira, yo quiero saltar del avión y decir: "No, mejor siempre no." <laughs>
Como que la pensaste. <chuckles> <laughs>
Y ya es como que, dije: "Bueno, espero de verdad valga la pena." O sea, que este, niño se porte bien, porque en la primera que me haga pasar algo malo, o que no me apoye, o que, no sé, que se empiece a aportar diferente. Eh, porque obviamente, yo tengo ya amigas que se han casado, no se han ido del país, pero sí me han dicho como: "Ay es que ya cuando te casas es todo como muy diferente, ellos se portan ya no igual que antes." Y así. Y yo sí dije: "Bueno, voy a darle como oportunidad a ver qué o sea, cómo es que funciona todo esto que vamos a, pues, a vivir juntos." Y entonces darle como, no sé, yo yo eso pensé, obviamente no se lo dije a él, pero sí dije: "Voy a ver cómo va funcionando las cosas, y si no, yo me voy a regresar a mi casa." O sea, yo no quiero sufrir porque de por sí estoy viniendo a otro país para que no me guste, o empiece a actuar diferente, o no sé, como que no me acople, y así, así fue funcionando todo.
Ajá. Sí, porque Ajá. Ah, a la torre. Ajá. Ajá, muy bien. Pues, es que, realmente, eh, bueno, es que lo que hiciste es súper valiente, más que nada. Y nomás con el puro hecho de estar pensando de que: "A la torre, estoy dejando toda una vida atrás y así", y realmente me imagino que eso te incluso hasta ahorita en día, porque realmente es un año, un año es muy poquito para adaptarte totalmente a un nuevo ciclo. Y me imagino que incluso cuando tú te imaginas de que: "Ah, no sé qué, mi vida pasada", te entra te entra como que una nostalgia o algo así que, bueno, espero que <chuckles> espero que prontito puedas estar muchísimo mejor. Y, pues, bueno, ya tienes un año, me valp es como se escucha de que, de momento, todo va súper bien. Pero tú sientes que ajá, ¿qué hábito más que nada o qué mentalidad te ayudó a ti para mantenerte como que constante? Porque, pues, al final de cuentas iniciaste desde cero, pues, algo, no sé, ¿tenías alguna motivación o tú misma te echabas, no sé, te echabas tú tú misma tus, las palmitas como para decir de que, sabes qué? "Tú puedes, tú puedes, no te rindas, ándale, échale". No sé, ¿qué qué fue lo que te sirvió a ti más que nada?
Ay, sí. Es cierto. Mucha nostalgia, sí. Sí, todo ha ido bien. <laughs> Fíjate que al inicio sí fue bastante difícil porque, te digo, o sea, no podía trabajar, todavía no estaba, pues, ni siquiera en la universidad. Entonces era como para mí un cambio porque totalmente, porque en México yo siempre era como que sí, porque en México era como que yo tenía mi carro, podía moverme a donde yo quisiera, siempre andaba en la calle con mis amigas o terminando la universidad, como que nos íbamos a donde fuera, literal. Y siempre fui muy responsable con la escuela, pero, pues, sí era también demasiado fiestera. Entonces, era como que
Ajá. Estabas encerradita, ¿verdad? Ah, okey. Ujú. Ah, okey, tenías un balance bueno, entonces.
Sí, muchísimo. Yo no sé cómo le y no, y fíjate que cuando me gradué, hasta me gradué por promedio, pero sí dije, a veces decía, no sé cómo lo cómo lo saqué, de verdad que era demasiado fiestera. Yo creo que, es no sé, que mi cerebro podía retener muy bien las cosas, y era como que leía y ya lo retenía muy rápido. Yo creo que eso me funcionó, porque si no, no sé cómo me hubiera ido. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que era el pensar de que, a ver, tú quieres estar aquí porque lo amas, porque quieres estar con él. Y a veces me salía a caminar con, pues, con el perro que ahorita ya tenemos, y era como, pues, no sé, salir a conocer nuevos lugares, salir a ver nuevas cosas. Me gusta mucho como todo lo que hay acá, que también, pues, me siento más segura, cosa que, pues, donde yo vivía en México, hay mucha inseguridad. Entonces, en esa parte sí sí me gusta más acá, que sé que puedo andar en o en la mañana y que siempre va a haber gente como cuidando, o en la noche que, bueno, obviamente no salgo en la noche, ¿verdad?, sola, pero también sé que no te va a pasar nada. Por ejemplo, yo en Guadalajara donde vivía sabía que había muchísima inseguridad y que hasta lugares donde son muy bonitos puede pasar cualquier cosa, cosa que aquí, pues, no pasa.
Ah. Órale, súper bien. <laughs> Sí. <laughs> Ah, okey, qué bonito. Sí, nuevas experiencias. Así es, lamentablemente. Ujú. Ajá. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Okey. Oye, pues, la verdad es que un punto superbueno realmente ahorita donde estás ahorita, que, o sea, desde que ese punto que te sientas incluso más segura, ya es un es una ganancia muy buena. Oye, pero me contaste ahorita me estás contando ahora sí que un poco el lado positivo, pero, ¿me podría decir realmente algo negativo que te pasó cuando tú fuiste para allá?, a lo mejor como que un error que come que cometiste desde el inicio, porque al final de cuentas te estás adaptando a algo totalmente nuevo, es muy normal que cometieras uno o muchos errores, ¿me podías contar algo que te pasó así?
Sí. <laughs> Sí, fíjate que yo creo que el inglés es algo que yo, pues, sí lo tenía como, pues, no sé, como que sí lo practicas más o menos, o como que sí lo sabes, porque, pues, en la universidad para graduarte necesitabas al menos un B2. Entonces, yo como que me consideraba media buena hablando y, pues, como que me defendía y así, pero no manches, o sea, ya viviendo acá es como, no sabes nada, como no lo practicas, sí lo entiendo, bueno, al inicio sí lo entendía, pero, pues, no me salían las palabras y se me hacía tan difícil. Entonces, me acuerdo que cuando entré a la universidad tuve que hablar con la maestra de que le dije: "Mira, o sea, sí entiendo lo que me están diciendo, pero no todo el tiempo sé cómo expresarme y cómo participar," o sea, para que no sepa, pues, que soy una burra. Entonces, me daba mucha risa porque yo decía, o sea, yo esto, pues, si lo sé en español, ah, porque entré a revalidar mi carrera. Entonces.
Ah, okey. Ajá. Ujú. Sí, claro. Ujú. <laughs> Okey. Ah, superbién.
Sí, entonces, cuando estaba entre sí y no hacerlo, yo dije, ay es que tenía mucho miedo porque decía: "Es que sí no me va bien", o sea, como que tu cerebro dice que sí puedes hacerlo, pero a la vez es como: "Piénsatela bien porque pues es en inglés y no sabes tanto inglés", o sea, como que tu mente te juega doble, por así decirlo. Y ya pues entré y era como, bueno, ¿cómo voy a lidiar con todo este tema, las clases? Eh, la verdad es que ha funcionado hasta ahora, pero te digo, hay veces en que, pues sí, de plano no entiendo nada y quisiera como ponerle subtítulos a la clase para más o menos entenderle. Pero, pues sí, hasta eso los maestros me han tenido mucha paciencia. A veces que, pues, termina la clase y tengo alguna duda, pues, voy y les pregunto. Nunca se han portado groseros. Hasta ahora no he hecho amigas, que sí me hace falta tener amigas. Yo he sido súper abierta, pero como que aquí la gente, no sé, son muy diferentes a como son en México.
Ujú. Que traías muchas cosas encima. Ujú. Ajá. Qué bueno. <laughs> Sí. Sí. No te quedas con la duda, ujú. Ah, okey. Oye, fíjate que hablando de eso relacionado a tener amigos, eh, hay una aplicación que se llama Bumble, que tengo una amiga que es de Estados Unidos y la verdad les ayudó muchísimo relacionado con eso y ahorita tiene muy buenas amigas y le va superbién. Tal vez podría ser un buen consejo.
Fíjate que tengo una amiga que también me la recomendó, pero sí me dijo que tuviera cuidado porque ella cuando la descargó ella también buscaba amigas y al final salieron como muchas niñas que la invitaban a salir, pero no no en plan de amigas, como en otro plan y me dijo ten cuidado porque, o sea, se puede malinterpretar y fíjate cuando ella me dijo eso porque yo también pensé en descargarla y dije: "Bueno, yo creo que sería opción para, no sé, hacer amigas", pero luego que me dijo eso ella como que dije: "Ay no sé", ya me quedé como en ese inter de hacerlo o no.
Ah, okey. Ujú. Sí, te quedaste con la duda. Pues es que hay una opción de que también verificas tu perfil y solamente hablas con gente que es verificada, o sea, le piden Face ID, no sé qué, y sabe qué más. Eh, pues, por lo menos a mi amiga, mm, <chuckles> no tiene ese problema, me imagino que ha de ser hasta cierto punto atractiva para otras personas, eh, tu tu amiga, pero, pues, sí sería una muy buena opción. Oye, pero, por ejemplo
Sí. Ajá. Entonces, ¿te ha contado ella que ya ha hecho muchas amigas por esa aplicación?
Así es, así es. Tiene, bueno, no muchas, pero tiene tiene 4 amigas que son con las que sale casi siempre los fines de semana, de que va a su casa y así. Y como ella también empezó desde cero allá en en Estados Unidos, eh, las de verdad le le ha servido muchísimo, porque sí estaba entrando como que una mini etapa de depresión por lo mismo de que no salía y se la pasaba encerrada.
Qué padre. Es que sí pasa, fíjate que yo, yo pasé por esta etapa también como de depresión. Obviamente, pues, no hacía nada, imagínate, todavía no tenía el permiso de trabajo, no podía entrar a la universidad, o sea, todo el tiempo estar aquí encerrada sin hacer nada, hasta que un día le dije a mi esposo, necesito un carro, o sea, no puedo trabajar, no puedo estudiar, bueno, necesito al menos salir porque, pues, también caminar estas 10 cuadras que ya conozco, o sea, no, necesito salir. Y, o sea, sí me dio el carro y todo, ya lo compró, y ya fue como una manera de ya salir, desahogarme. A veces ponía la música a todo, y se me salían las lágrimas, porque decía: "Es que estoy ¿qué estoy haciendo acá?", o sea, allá tenía todo, y no sé, porque a veces era como que pensaba cosas muy negativas, y luego decía: "A ver, cálmate, tranquila, o sea, él se está portando bien, no está haciendo nada mal", pero ya luego como que me daba así, como tú dices, ánimos a mí misma y le hablaba, pues, a mi familia a ver qué estaban haciendo o así, pero sí ha sido, pues, un trabajo adaptarte.
Ajá. Sí, distraerte un poco. Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí, claro. Y más que nada es eso, porque al final de cuentas es un cambio demasiado grande que, incluso, hay veces rebasa tu tu vaso de agüita relacionado a lo que vendría siendo los sentimientos, y es superco, o sea, es la verdad, es supercomún de que llegas a un punto en el que te sientes sofocada, de que solamente piensas negativo. Y el problema de los humanos es que es eso, que que realmente siempre están pensando piensan más lo malo que lo bueno o lo positivo que te está generando esas acciones. Y por e a por ejemplo, tú relacionado a esto, ¿qué acciones diarias, eh, recomiendas, más que nada, como que para romper esa inercia co y como que ver un progreso más rápido a tratar de estabilizarte en esa, bueno, en este caso que tú estabas en Estados Unidos y que empezaste desde cero? ¿Algo que te haya servido como que para ver ese progreso y sentirte un poco mejor, así algo que te haya servido que me puedas decir?
Sí, mucho. Es cierto. Sí. Fíjate que algo que me sirvió muchísimo fue el journaling, o sea, como contar todo lo que al principio a mí no me gustaba, pero ya ahorita lo hago, pues, no diario, pero sí trato de hacerlo al menos 3 o 4 veces a la semana, y así como expresar todas mis emociones. Y fíjate que como ha ido evolucionando, obviamente estar ocupada es como que me encanta. O sea, a mí me fascina estar ocupada haciendo mil cosas, te digo, ya tengo el carro, ya puedo salir, pues, a donde sea, y ya con la universidad, pues, también es como, me siento más ocupada, y entonces, como que digo: "Qué padre que ya puedo ser como más independiente en cierta parte", porque ya se me antoja un café, se me antoja algo, pues voy sola, ¿eh?, que también he tenido que lidiar con eso, porque yo nunca había salido sola a ningún lado, y me acuerdo que hubo un día que dije sí, que dije este día, ahorita que me comentaste, o sea, experiencias diarias, mi amiga me ella vive en Nueva York y me dijo: "Un día te tienes que ir sola a un restaurante a desayunar" y fue lo que hice. O sea, porque tenía ganas de ir a un restaurante que se veía muy bonito, pero, pues, mi esposo, pues, trabaja. Entonces, yo decía: "Ah, es que quiero ir, pero no tengo con quién ir", y cada vez que pasaba decía: "Voy a regresar y voy a regresar", hasta que un día me arreglé bonita, fui, y cuando me dijeron: "¿Mesa para uno o para dos?" Y yo: "Para 1". <laughs> Yo dije, no manches, que estoy supersola, que ni siquiera tengo una amiga para invitar, pero bueno, le marqué a mi familia, estuve un rato platicando con ellos, pedí de comer, pues ahí comí sola y todo, pero dije al bueno al menos ya estoy superando esa etapa, o sea, de que ya no me de pena ir sola a algún lugar.
Ajá. Ajá. Despejarte un poquito. Ujú. Ujú. Ah, superbién. Es una experiencia también. Ah, okey. Ah, órale, superbién. Ujú. <chuckles> Sí. Ujú, mm, qué bueno. Oye, pues, la verdad, muchísimas gracias por haber compartido conmigo realmente algo tan íntimo que es esto, que fue todo tu proceso. Eh, la verdad, me encantó la plática, muy ri enriquecedora y, nada, ojalá que pases bonita tarde y cuídate muchísimo.
Sí. <chuckles> Hasta pronto, que estés muy bien.
Nos vemos.